باقول لِك إيه أنا تقريبًا شِبه ما باعرفش أنام غير بالأدوية، وبدل الدوا أنا باخد دوايين قبل النوم. عايزة كده بس نصيحة منِك، تقولي لي يعني أعمل إيه؟ لإن أنا حاسة إن أنا أدمنتهم خلاص يعني أو اتعودت عليهم جامد.
يا خبر! إمم، عندِك حق طبعًا تحسي الإحساس ده. آآ، الجسم بيبدأ يتعود على الدوا، وتفضلي محتاجة بقى إن أنتِ تعلّي في الجرعة أكتر علشان تحسي بنفْس التأثير. طيب من إمتى وأنتِ بتاخدي الأدوية؟ دي وليه أصلًا لجأتِ لها؟
بصي بالضبط بقى لي كده حوالي 4 سنين، لجأت لها لإن أنا كنت بامر ب يعني بوقت صعب شوية، ظرف صعب عندي في البيت، فما كنتش باعرف أنام كويس وما كنتش باعرف حتى أقعد كويس يعني، دايمًا باعيط ودايمًا منهارة ودايمًا في mood مش كويس، فال الدكتور إدّاني ال الدوا، واظبت عليه فترة كبيرة، وبقيت أحسن شوية. وبعد كده رجعت انتكست تاني، وبقى الموضوع يأثّر على ال النوم، يعني ما بقيتش أنام كويس أو أعرف أنام لوحدي، لازم أقعد مثلًا كنت باقعد من 12:00 بالليل لحد مثلًا بعد الفجر مش عارفة أنام. فلمّا رحت له قال لي: "لأ، لازم تاخدي دوا ال آآ، يعني يهديكِ شوية قبل النوم، يخليكِ Relax أكتر، يرخّي أعصابِك". آه، وفعلًا أخدت الدوا واتحسنت جدًا، جدًا في الأول وبقيت أنام، بس بعد فترة الدوا بطَّل يجيب مفعول معايا زي الأول.
إمم. حوار مدة كبيرة أوي.
فلمّا رُحت له، قال لي: "طيب، إحنا هنغيَّر العلاج، هنغيَّر الدوا ونكتب دوا تاني." فكتب لي دوا تاني، وبعدها دوا تالت، وبقيت آخُد دوائين مع بعض قبل النوم مثلًا بساعة، عشان يرخُّوا أعصابي. المشكلة بقى، مش بس إن أنا معتمدة عليهم، المشكلة إن أنا باحس إن هم هم بيرخّوا جسمي آه فعلًا يعني، أنا جسمي بينام بس دماغي بتفضَل صاحية، مخي بيفضل شغّال.
امم. كمان! يعني حتى بعد الدوا كمان! يعني بجد أنا متفهِّمة إحساسِك أوي وعارفة قد إيه ال الموضوع مؤلِم ومؤثِّر عليكِ، و وأكيد بيبوَّظ كمان يومِك، يعني أنتِ، بتبقي مُرهَقة وتعبانة. وعاوزة أقول لِك إن إن الأدوية دي كمان بتخلّيكِ، عندِك كده يعني إحساس، إن أنتِ مش هتنامي من غيرهم، فزي ما بتتعوِّدي عليهم، ما تقدريش إن أنتِ تنامي من غير ما تاخديهم، كمان بيأثَّر عليكِ و وبيخليكِ تحسّي بدوخة و ونسيان وتتعبي و وييجي لِك إرهاق، يعني فأنا مقدَّرة جدًا إن أنتِ بتعاني من يعني دي مشكلة كبيرة فعلًا أنتِ بتعاني منها. طب ما حاولتيش ما حاولتيش بقى إن أنتِ، توقَّفي ت تقولي للدكتور عن الموضوع ده، حاولتِ إن أنتِ توقَّفيه؟
بالضبط كده. حاولت أوقفه و وهو بدأ يسحبه مني تدريجيًا يعني، قال لي مثلًا: "هنقلل الجرعة لكذا لكذا لكذا لكذا." لحد ما ما في مرة كنت باهستر بالليل يعني جات لي كده هستيريا بالليل، مش قادرة، عايزة أنام وهاتجنن وأنام ودماغي مش فيَّ، ما ارتحتش غير لما أخدت الدوا، يعني كنت حاسة إن أنا هاموت، لما رجعت للجرعة القديمة وزوّدتها لأ، دماغي راقت شوية، كنت حاسة إن أنا فعلًا هاتجنن يعني. فأنا بقيت معتمدة على أدوية لدرجة يعني أنا بقيت أخاف من نفسي، يعني أنا خايفة في مرة مثلًا الدوا ينقص أو ما يبقاش موجود هاعمل إيه من غيره؟
طب حلو أوي. امم. طبعًا أنتِ يعني شعورِك ده طبيعي جدًا، معظم الناس اللي بياخدوا الأدوية دي ب ما بيقدروش يناموا من غيرها، بل بتشقلب لهم نومهم بالعكس يعني، بالليل بياخدوها ممكن ما يقدروش إن هُم يناموا ويتعبوا وييجي لهم أرق، والصبح تلاقيهم عايزين يناموا جدًا، فبتبوّظ لهم يومهم، بتخليهم كمان ينسوا ويتعبوا و وتغيّر نمط النوم. طيب بـم بتعملي إيه دلوقتي عشان تحاولي بقى إن أنتِ تخففي من من أثر الموضوع ده؟ حاولتِ أي طريقة، تعملي مثلًا، تقفّلي الموبايل قبل النوم مثلًا؟ ت دُش دافي مثلًا أو نور هادي؟ الحاجات بقى اللي بتساعد الجسم على النوم دي.
بصي موضوع الموبايل ده صعب أوي، لأنه أنا باحس إن أنا عايزة حاجة تلهيني عشان أعرف أنام، يعني لأنه الدوا م ما بقاش يجيب مفعول زي الأول، زي أول ما خدته، فأنا باحس إن أنا عايزة حاجة تلهيني شوية، عايزة حاجة تشتت دماغي، عايزة حاجة ت آآ، تخليني يعني ما أفكرش في التعب اللي أنا فيه، أو ما أفكرش إن أنا عندي أرق أو كده، فمش عارفة حاسة موضوع التليفون ده هيلهيني
بس كده ال الموبايل هيفوّقِك. إمم، عندِك حق فعلًا.
ممكن فعلًا يفوَّقني آه، بس حاسّة إن هو يعني م حاجة بتشغلني وخلاص، مش عارفة.
طب ما تحكي لي كده، عندِك أرق ليه، ممكن أقدر أساعدِك.
بصي بصراحة، مشاكل كتير أوي في الشغل، ومشاكل في البيت، و وأنا باحاول اهرب من ده لده، و من ده لده، بس للأسف ولا اللي هنا بيتحل، ولا اللي هنا بيتحل فم بابقى نفسي حاجة تشتتني، حاجة تلهيني، من كتر التفكير ما بابقاش عارفة أنام.
يا خبر! يعني ده يدل إن أنتِ بجد إنسانة حسَّاسة أوي، وبتتأثري جدًا بال بالمشاكل سواء في البيت، أو في الشغل، عاوزة أقول لِك معظم البيوت بيكون فيها مشاكل، وما بتخلاش من المشاكل، بس كون إن أنتِ متأثرة أوي كده، ده يدل إن أنتِ شخص حسَّاس جدًا و وأي حاجة بتأثر فيكِ يعني، ما حاولتيش ليه إن أنتِ تتعاملي مع المشاكل، آمم ما ت ما تتدخليش مثلًا، بحيث إن أنتِ تخفِّفي والَّا والَّا أنتِ غصب عنِك لازم تتدخلي؟
بُصّي مشاكل البيت، حتّى لو أنا ما ادخلتش، فهمَّ بيدخلوني فيها غصب عنّي، يعني مشاكل البيت بالذات، يعني مثلًا في الشغل أنا ممكن يعني في أسوأ الحالات هاسيب الشغل، أي نعم ده هي هيأثر عليَّ كتير، بس هاسيب الشغل، مشكلة البيت إن أنا مش هاعرف أسيب البيت، وهاسيبه إزاي وفين ولمين؟ والكلام ده كلّه، بس هُم في البيت ساعات بيدخلوني غصب عنّي، يعني أنا مثلًا باقول لهم كتير، خرجوني برّه مشاكلكم، طلعوني برّه الحوارات دي، اعملوا اللي أنتم عايزينه، اتصرفوا. بس بالاقي نفسي غصب عنّي جوّه الموضوع، لأنّه يعني مأهو أنا عايشة معاهم وقاعدة معاهم وشايفة اللي بيحصل وباسمع. ففكرة إن حد يشهدني على حد، أو اللي هو بُصّي ده فلان عمل كذا، دي فلانة قالت كذا، لأ ده هو غلطان، لأ ده هي مش عارف اللي قالت مش عارف. الحوارات دي كلّها أنا مش عايزاها في حياتي، فأنا باحس إن أنا باهرب، آآ، باهرب من المشاكل دي كلّها.
إمم. أيوه بالضبط. أيوه طبعًا. امم. اللي هو بتضغطي على نفسِك أنتِ، وبتيجي على نفسِك أنتِ، يعني الضغط بتاع البيت وكمان الضغط بتاع الشغل، لمّا بيتجمعوا عليكِ يبقى حمل تقيل أوي عليكِ، يعني حاولي إن أنتِ تقدري تفصلي بين البيت وال والشغل، بحيث إن أنتِ يعني مخِّك يفصل، اللي هو ترجعي من الشغل تدخلي أوضتِك، ممكن تغيري تغيري من لبسِك، تلبسي حاجة بتحبيها، فبالتالي إن أنتِ تدّي لنفسك طاقة شويّة، آآ، ييجي حد مثلًا يحاول إنّ هو يدخلِك في مشكلة، استأذني بمنتهى السهولة، يا جماعة أنا مح عندي حاجات دلوقتي أعملها في الأوضة، وادخلي واقفلي. ده مش معناه أبدًا إن أنتِ سلبيّة بالعكس، ده معناه إن أنتِ يعني بتفصلي دماغِك، إن أنتِ مش قادرة أصلًا تستوعبي، منطقي جدًا تكوني وصلتِ لحد إن أنتِ مش قادرة إن أنتِ تستوعبي، حاولتِ تعملي كده قبل كده، تدخلي مثلًا وت تفصلي نفسِك تمامًا عن الحاجات دي؟
بالضبط كده. باحاول مؤخرًا أعمل كده، يعني باحاول أدخل أوضتي، واسيبهم بقى يزعقوا ويعملوا المشاكل اللي هم عايزينها ويخلَّصوا، بس ساعات باحس بالذنب إن أنا سايباهم.
أبدًا، يعني أنا مش عايزاكِ أبدًا تحسي بالذنب، أنتِ حاولتِ لدرجة إن أنتِ جيتِ على نفسِك بما فيه الكفاية، وتعبتِ ونفسيتِك تعبِت، فعاوزة أقول لِك إن سلامِك النفسي، أهم من أي حاجة، يعني رقم واحد عندِك هو سلامِك النفسي.
معاكِ حق فعلًا، أنا هاجرب تاني فعلًا، آآ، اتكلم مع الدكتور بتاعي في الموضوع ده، وأقول له إزاي اتجنبهم إزاي اتجنب المشاكل دي كلَّها، وإن أنا خلاص ما يبقاش يعني ليا علاقة خالص بالموضوع.
اطلبي المساعدة منهم. بالضبط، وتعملي لنفسِك كل اليوم بقى تعملي لنفسِك حاجة زي me time كده، ت تعملي حاجات بقى بنات، تفردي شعرك، مانيكير على ضوافرك، تحاولي إن أنتِ تطلعي من المود السلبي، بإن أنتِ تحسي إن أنتِ كويسة، شغّل تشربي مشروب دافي، أو مزيكا، آمم تنزلي أصلًا Gym جربتِ تنزلي تلعبي رياضة، أو تسيبي البيت كله وتنزلي، بحيث إن أنتِ ما تقضّيش وقت كتير في البيت، تيجي من شغلك مثلًا، آمم ت لو هتاكلي حاجة وبعدين تنزلي Gym تتحركي، ال الرياضة هتخليكِ تفكري بإيجابية و وهتخليكي صحيًا أحسن، وهتضبط نومِك كمان، متخيلة!
معاكِ ف حق فعلًا. أنا هاجرب موضوع الgym ده لأنّه فعلًا الدكتور نصحني بيه. الدكتور نفسه قال لي: "الرياضة هتخليكِ تفكّري بطريقة أحسن وهتخلّي ذهنِك صافي وهتحسّن النوم كتير". وحتّى أصحابي ال القريبين مِنّي لمّا بيعرفوا إن أنا باخد أدوية كتير، ويقولوا لي: "لازم تروحي الgym يعني لازم تنزلي تلعبي رياضة". الرياضة بدون ما تحسّي هتفوقِك وهتخليكِ أحسن، فأنا فعلًا ممكن أجرّب موضوع الرياضة ده.
حلو أوي. بالضبط. آآ هت أيوه وتبدأي بقى ت ترتبي أولوياتِك في البيت، اللي هو أنا أنا عندي النهارده مثلًا هاضبط أوضتي، هاغسل هدومي، تخلي كل حاجة زي ما تقولي هتنفصلي كده شويّة، اللي هو تضبطي نفسِك وتضبطي نفسيتِك أهم من أي حاجة. ممكن تنزلي كمان سباحة ده هيغير من مودِك جدًا، حتّى لو لو في البرد هتبقى جميلة جدًا و هتحسّسِك بانتعاش رهيب وال ومودِك هيتغير ودماغِك.
معاكِ حق فعلًا، موضوع السباحة ده عشان فعلًا المَيَّة بتفرق أوي في العلاج. يعني أنا حتّى كنت قريت post من فترة على الفيسبوك في موضوع ال العلاج بال بالميَّة اللي هو إن أنتِ مثلًا تنزلي وتعملي relax تحت، أو لو أنتِ عندِك تشنجات أو حد أعصابه تعبانة أو كده، فب لمّا بي بينزل الميَّة بتمارين معيّنة، بطريقة معيّنة، آآ بيفُكّ خالص وبيبقى أحسن. فأنا فعلًا هاجرّب أعمل موضوع السباحة ده لأنّه فعلًا الميَّة بتريح يعني.
أ بتتعلمي بقى تقولي لأ لكل حاجة سلبية في حياتك، في بني آدم أنتِ حاسّة إن هو بيصدر لِك طاقة سلبية، آآ، اتعاملي معاه بحدود، ما ترديش، ردي بعد ما يك ما يرن هو بفترة، فبالتالي هو أصلًا هيحس تحطي حدود بقى لكل حاجة بتسبب إزعاج في حياتِك، حد بييجي يشتكي لِك بقى في أوقات يعني بييجي لِك بس أوقات سلبية، ليه يكون في حياتِك أصلًا! يكون موجود بحدود، لو هو حد قريب ومجبرة عليه مثلًا أو ما تقدريش أنتِ تهربي منه، استأذني منه بكل وضوح أنا عندي حاجات دلوقتي مهمة في الشغل آآ، لو سمحت أنا تعبانة، مش قادرة إن أنا أتكلم في سلبيات، تفهمّيه الوضع تحكي له وهو إنسانيًا لو ما فهمش ده، يبقى ما يستحقش إن هو يكون قريب منِك.
معاكِ حق فعلًا أنا لازم أفلتر الناس اللي حواليَّ، ولازم أحط حدود وأتعلِّم أقول لأ لأي حاجة بتضايقني. لأنه في الآخر أنا اللي بادفع التمن وأنا اللي باخسر من نومي وصحتي و وتعبي ف والأدوية فعلًا هتضُرني في الآخر، لأنه لازم أبطّلها بشكل أو بآخر، لأنه التعوّد الكتير ده غلط هيخليني إن أنا مش قادرة أبطّلها خالص وهازوِد الجرعة، وهتبقى يعني حاجة مش لطيفة خالص يعني. ففعلًا أنا هاجرب أعمل اللي قلتِ لي عليه، و حانزل الGym وهاشوف أي اشتراك سباحة يكون قريب مني، و وحاتعلم بقى أقول لأ، لازم أتعلم أقول لأ يعني.
بالضبط. بالضبط، يعني أنا بجد أتمنى لِك كل ال كل السعادة، وإن شاء الله تكو تكون أزمة بسيطة وتعدي.
شكرًا ليكِ، وانبسطت إن أنا كلِّمتِك وحاتابع معاكِ برضه كل حاجة بتحصل معايا تاني.
أنا موجودة دايمًا علشان أسمعِك في أي وقت.